C'est ça. C'est, heu je pense que c'est, heu, c'est un combat. C'est, heu eux, ils sont en plein dans leur combat et heu, quand on a le rêve de monter une association, pour aider tous les gens dans le besoin. Bah ça devient notre combat aussi et heu
Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. C'est vrai.
là, il faut cibler, il faut, heu, préparer vraiment les choses dont ils ont besoin.
Mmh mh. Ouais, ouais clairement et heu bah, c'est ça, une association quoi, les aider au maximum.
Voilà. C'est ça. Exactement. C'est, heu
Et heu et ben m m moi, je voulais savoir si tu connaissais, heu, l'émission J'irai dormir chez vous?
Oui. Oui. Heu, mmh, alors je la connais.
D'accord. Bah moi, heu, quand je regarde ces vidéos-là, heu, le voyage où la personne part presque sans rien et cetera. Demande même aux gens de de dormir chez eux, et vu les gens comment ils l'accueillent et cetera. Bah, pour moi, c'est un c'est c'est un héros.
Heu Oui. Oui. D'accord. Oui. D'accord, ce serait ton rêve toi, par exemple, faire comme ça?
Ben, non pas vraiment comme ça. En fait, c'est pas dans ce sens-là où je serais exactement pareil
Tu, heu oui. Oui, dis-moi?
mais presque. Genre, heu, j'irai pas forcément dormir chez les gens
D'accord. C'est, heu, plutôt
mais j'aimerais passer du temps, heu, avec eux
Oui. D'accord, OK. Dé découvrir leur culture, parler avec eux
tu vois? Découvrir la culture, les aider, exactement. Je sais pas, par exemple, je reste une sem je reste une semaine dans un village, bah, je reste dans le village. Après voilà, s'il y a des au s'il y des auberges, ça va. S'il y en a pas, heu, voilà, ils peuvent sûrement, il y aura des gens qui pourront.
apprendre à les connaître. D'accord. Oui. Oui, d'accord.
Et heu, voilà échanger avec eux, peut-être les aider, s'ils travaillent dans les champs ou dans les rizières, ou je sais pas. Passer 2-3 jours à à les aider près d'eux. Participer exactement.
C'est vrai, participer, OK. Oui.

Ouais, après, bah ça peut être pour ceux qui sont en galère et puis ça peut être pour, heu, ceux qui mènent un rêve, un petit peu comme, heu, comme tu as dit. Vivre, heu, dans différents pays, heu, selon la la culture qu'ils ont là-bas, et là, bah ça en fait partie. Tu vas pouvoir, bosser dans les champs en Australie, heu, dormir dans une caravane, heu, dormir dans un dans une auberge de jeunesse et je trouve que ça correspond et ça peut te permettre de faire le tour de l'ist de l'Australie ainsi
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh.
sans sortir 1 € de ta poche logiquement.
Ouais, non ça peut être sympa honnêtement, faut faut voir, à voir, à voir. Après moi j'irai moi c'est plus dans l'optique où, heu, je gagnais de on va dire, tu sais? Il y en a qui font de l'argent en dormant, donc en gros, quoi que je fasse, l'argent elle rentre déjà, donc heu, en fait, j j il me reste plus qu'à voyager. C'est ça, et en fait, heu, m'aller, heu, où là où le vent m'amène, heu, et voilà. Si s'il y a un il y a s'il y a un certain endroit que j'aime, bah, je reste un peu plus longtemps. Un road trip mondial.
un dollar Oui. Oui. Bien sûr. D'accord. Ah d'accord. D'accord, c'est vraiment, un road trip. Oui, oui, oui, oui, c'est sympa.
S'il y a un endroit que j'aime vraiment plus, en particulier, bah je reste 2-3 jours de plus c'est tout, voilà. Je sais pas, et heu et je vais au gré du vent, je je me balade.
D'accord. OK. D'accord, donc heu, du coup pour que ça se passe bien, faut que tu améliores ton sommeil, c'est ça?
Mon sommeil, pourquoi mon som
Oui, pour que l'argent rentre quand tu dors, faut que tu améliores ton sommeil.
Ah faut que j'améliore mon sommeil, exactement. Franchement là, je suis je suis dans une optimisation de sommeil là, en ce moment.
C'est ça, ouais. D'accord, ouais, ouais je peux comprendre. <chuckles> Tu as bien raison hein, toutes les manières sont bonnes, pour pour ramener le butin à la maison.
<chuckles> <chuckles>